Iya betul, gak nyambung. Nah, Kak, tips-tipsnya apa nih Kak, untuk mempertahankan resep yang oris supaya tetap, eee, apa, eee, abadi gitu, tetap turun menurun.
Original gitu ya. Jadi nah resepnya memang ya, kalau nenek itu dia punya buku nih Kak, yang sering banget dicatat dengan tulisan dia yang masih sangat lawas itu. Nah biasanya ini ada buku resep gitu kan, itu diturunkan, misalnya ke bibi, misalnya ke uwa gitu. Nan nanti dari uwa, bibi, itu dia ngajarin lagi nih ke anak-anak yang cewek. Jadi kalau di Sumatera itu, ada kayak anak cewek itu harus bisa masak Kak. Nah betul, betul. Jadi kayak dari SMP aja, aku tuh udah ke dapur udah diajarin gimana resep-resepnya, jadi sampai sekarang kalau merantau tuh bisa Kak. Jadi memang harus ada, eee, omongan gitu dari nenek, mungkin pakai buku resep, mungkin tulisan untuk dilestarikan secara terus-menerus, gitu Kak.
Iya. Oh, oke. Iya. Oh. Oke. Oh, oke oke oke. Oh iya. Kewajiban itu mah ya, wajib itu mah ya. Oh, oke. Oh, iya iya iya. Iya, betul. Iya iya. Oh, mantap mantap. Siap. Jadi nanti jadi aku ngiler nih sama pempek yang, eee, model Kakak bikin. <laughs> Kapan-kapan kita bertemu dan makan pempek itu ya Kak. <chuckles> Menarik banget Kak, ceritanya. Thank you, ya udah bagi-bagi, apa, resep makanan. Oke, makasih yi
Eee. <chuckles> Boleh banget tuh. Oke, sama-sama. Sam

Oh ada juga? Itu kenapa kalau pakai salmon?
Iya pernah, Mmm, mungkin ini orang-orang itu lebih ke kayak kan kadang susah ya untuk mencari ikan tenggiri di kota-kota tertentu. Nah, jadi kalau salmon mungkin ada di supermarket kan. Mungkin ada di supermarket, kemudian dari segi kandungan, mmm, lemaknya dan mungkin nilai gizinya mungkin jauh lebih tinggi gitu. Jadi adalah ngelihat orang itu buatnya pakai salmon. Nah, tentu
Iyalah salmon kan susah. Ya ya. Iya iya betul. Oh oke. Iya iya iya. Mmm, pernah nyobain rasanya seperti apa? Sama nggak?
Kalo itu belum. <chuckles> Karena ngelihat ini, ngelihat orang di TikTok juga pada saat itu dan ada yang jual di daerah Tangerang pada saat itu. Jadi itu harganya juga lebih mahal ternyata daripada ikan tenggiri tadi. Nah ternyata banyak banget nih Kak modifikasi-modifikasi sekarang, eee, apa, mengganti protein-protein yang itu dengan protein-protein ikan lainnya, gitu. Betul.
Oh ya itu belum? Oh, oke. Mahal. Iya iya iya iya. Iya lebih tinggi ya. Mhm, ada cerita gak sih Kak dibalik resep itu? Misalkan, eee, karena menghormati leluhur atau, eee, apa, kerja samanya dalam membuat itu gitu, ada nggak?
Nah! Nah kalau dari, mmm, nenek sendiri memang katanya kan resep ini diturunkan dari buyut itu kan 1, berarti memang otentik banget. Nah ke-2, kalau misalnya Lebaran biasanya tuh ngumpul di rumah nenek dan itu buat pempek itu bisa sampai 5 kilogram lebih. Nah, 5 kilogram lebih ini <chuckles> 5 kilogram lebih ini tentu nggak yang di rumah nenek doang. Jadi misalnya ada bibi yang nanti bawa tepung, ada yang bawa bumbu-bumbunya, ada yang bawa gula arenya. Nah gitu, jadi ada kebersamaannya untuk buat pempek itu di rumah nenek dari tahun ke tahun. Jadi gotong royong dari segi bahan sama gotong royong dari pembuatan. Nanti setelahnya baru tuh setiap orang mungkin bawa nanti sekilo sekilo sekilo untuk disajikan di rumah masing-masing. Tapi memang mu start-nya untuk buat itu di rumah nenek jadi seru banget. Zaman-zaman masih kecil dulu tuh kayak suka banget apa, m bentuk-bentuk, mmm, merintil-merintilin si adonan itu. <chuckles>
Oh, oke. Betul. Iya. Wow, banyak banget. <chuckles> Iya iya. Oh, oke. Oh, patunganlah ya. Heeh, terus? Mantap. Iya iya iya. Oh, oke gitu. Yo, oke oke oke. Oh, <laughs> adonannya ya <chuckles> di ini. Itu kalau ada es apa tuh namanya tuh kan, eee, ada lao kapal la eh apa, kapal selam, terus lenjer, terus ada lagi yang apa namanya?
Betul betul. Oke, betul.